Eh, no exactamente, ah, ahí ahí, me está me falta, porque sí, tengo como, eh, un sentimiento como de responsabilidad, donde de repente, sí siento que tengo que cumplir, eh, siempre, eh, tengo en la cabeza, de que el trabajo no se acaba, pero obvio, uno tiene tiempos, tienes entregas, y de repente yo misma, no dejo de trabajar, eh, sí tengo esa parte, y a y también trato como de tengo un equipo, entonces, si alguien de mi equipo no viene, pues, entonces cubro su espacio o trato de ayudarlos, em, después, sí se me hace mal, de hecho, muchas de las personas a mi alrededor, en esa parte sí han criticado, que vivo en la chamba, y que hago mucho trabajo, y donde no realmente se da el sueldo, relativo a la cantidad, ahora sí, de qué actividades y los horarios que se tiene, entonces, sí sí me cuesta mucho trabajo, la verdad, el límite sí me cuesta mucho trabajo, y, hay veces de que, no sé, prendo la computadora y tengo 135 mails
Ajá. <chuckles> Ujú. Ujú. Ujú. Ah. Ujú. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Ajá. Ajá.
y, pues, trato de leer lo más posible, pero obvio, pues, no voy a alcanzar a leer todos, porque u un cada uno tiene una actividad, exacto, sí, em, sí es complicado, creo que, es demasiado complicado, sí tengo que ponerlo, justamente, eh, ahorita alguien renunció y me dieron más trabajo, entonces fue así como, ¿y ahora qué hago?, y en lugar de decir: "No, no puedo", dije: "Claro, yo puedo", <chuckles> y, pues sí, tengo más trabajo y
Claro, claro, no, no hay tiempo, claro. Ajá. No, no no puedo, ajá. Claro O sea, ¿consideras que el equili que no tiene, que que no hay un muy buen equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal?, ¿al no poner estos límites?